Oo, sa panahon ngayon na mabilis ang pagbabago bakit kaya mahalaga ang pagiging edukado?
Mm. Ah, ayun na nga po 'no, na mahalaga talaga ang pagiging edukado na nabanggit natin kanina, na, sa, patuloy na pagbabago ng mundo, ma mahalaga kasi na meron tayong sinusundan na paniniwala natin at makuku makukuha lang natin 'yan kapag tayo ay mayroong pinag-aralan. Kaya ayun, na yun nga po, di ba nasabi ko sa inyo kanina, na 'yung oo. Mm, 'yun turo talaga ng mga magulang ko ang nanatili sa'kin kahit na natapos na po akong nag-aral, eh. Kaya, kayo naman po, ano kaya 'yung mga bagay na puwede nating gawin para mas marami pa ang makakuha ng magandang edukasyon?
Mm. Oo'ng. Mm. Tama. Mm. Oo. Oo nga, 'yun nga, sang-ayon ako sa sinabi mo kanina. Oo. Tama ka diyan. Oo nga. Para sa'kin siguro, ah, magandang gawin talagang tutukan sa pag-aaral ang ating mga kabataan 'yun lang. Para, talagang oo, tutukan lang yun para malaman kung nag-aaral na mabuti, tsaka pagtiyagaan natin na matuto sila, 'yun ang pinakamahalaga Di ba?
Sana, mm. Mm. Mm. Tama po. Mm. Mm. Grabe 'no, oo. Sana po ma maano na nila 'yan, ma-realize na nila kaagad, pero ang dami ko pong natutunan mm, dami kong natutunan ngayon. <laughs> Maraming salamat po sa mga opo, pagbabahagi ninyo, sana ay eto ay maitawid ko sa mga makakausap ko pang mga bata 'no? Opo, maraming salamat po, ingat po kayo.
Oo. Paano ma-realize nung mga kabataan natin, ako din naman. Oo. Ako din, salamat sa lahat ng binahagi mo. Oo. Oo nga. Sana nga. Oo nga. Oo, maraming salamat din sa'yo, paalam.
Mm.